تصدّق إن تقريبًا دي الوصفة الوحيدة اللي باحس إن هي ما بتختلِفش يعني من أي حد ممكن أكَل مِنُّه فتّة، باحس إن الفتّة دي تقريبًا الوصفة الوحيدة اللي طَعمها ثابت م من أي حد باكل مش عارفة فعلًا غريبة، يعني باحسّها م أصْل ما فيهاش إبداع أ يعني <giggles> بنحُط بنحُط طبَقات فوق بعض وخلاص بقِت فتة يعني.
<giggles> <giggles> أيوه فاهم. آه، لأ. إمم هو الفكرة في العيش بس مين اللي يحمّص العيش أكتر أو مين اللي يدخّل العيش <laughs> يحاول يضبّطها.
أيوه ص صح فعلًا، صح، أيوه، في ناس بتحب العيش ناشف، في ناس بتحب العيش طري آآ، بتكون أذواق، وفي طبعًا خناقة كلّ سَنة ما بين المصري القهراوية والإسكندرانية، يعني آآ، الع الفتّة بتتعمَل بالدَّقة وأ بالصلصة والّا لأ؟ دي خناقة معروفة جدًا، ي يأ
آه. هي ممكن تتعمل من غيرها أصلًا؟
آه، ما هي ما هي دي الخناقة بقى اللي بتحصَل كلّ سَنة ما بين <giggles> القاهراوية والإسكندرانية. <laughs> هُم الإسكندرانية شايفين إن الفتّة يا جماعة من غير صلصة، واحنا نقول لأ يا جماعة الفتة بصلصة. أ فدي خناقة. <giggles>
معقولة! <giggles> عشان الصلصة بس <giggles>
عشان الصلصة آه، آه و ف فلأ إحنا بنعملها بالصلصة عادي جدًا. و واللي ما بيعملش كده فلّاحة، <giggles>
<giggles>
بس بقى.
ماشي ه ماشي طيب آآ، أنتِ شكل <laughs> أنتِ فاكرة شكْل شكْل السُّفرة وقتها كان عامل إزاي وال والتجمُّعات وكده، يعني ممكن تقولي لي أكتر عن ال عن السُّفرة كان بيبقى عاملة ازاي؟
لأ الفلاحين على راسنا والله.

اهم، تمام. إيه تاني؟
آآ آه، فبقى بن طبعًا الشوربة شوربة لحمة، آآ وبعد كده آآ أو شوربة لسان عصفور وبعد كده بقى إيه، الأكل الأساسي في أول يوم رمضان معروف جدًا يا بَط، يا فراخ، آآ، بما إنّي ما باحبش البَط، فكانوا بيعملوا فراخ آآ أ آآ
آآ، <chuckles> حلوين برضه، الاتنين قريّبين من بعض.
يعني آه. في الواقع أنا ما جرّبتش البَط ومش هاجرّبه يعني، بس هو فعلًا في ناس قالت إنه الاتنين قريّبين من بعض.
نفس الفصيلة، أ أ مش هت <chuckles> ماشي.
بالضبط. آه، هم إخوات، بَطّة وفرخة ي <laughs> بالضبط. ف فالمهم، آه، فراخ.
إمم، تمام. بتعملوا إيه تاني بقى يعني بعد أمَّا بتحطّوا الأطباق وكده؟ آآ في حاجة معيّنة أو حد ي لأ، يعني أنا قصدي اللي هو في حد معيّن مثلًا أنا عايز آكُل ال الأكلة دي النهارده، بتقعدوا تتخانقوا بقى كده على كل واحد هياكُل إيه والّا والّا بتعملوا إيه؟
بناكل. <chuckles> آآ و الحقيقة آه. كان مش خناقات يعني بس أهو، يعني كانت الفكرة إنه إيه، ما كانش في option إن إحنا كأطفال العيلة ن نفتح بوقّنا أصلًا، اللي هو إحنا هناكُل اللي موجود. <chuckles>
<chuckles>
يعني بس لأ، بس الصراحة كان كان هو كان بي طبعًا أول يوم ده فيه محشي، محشي كُلّه بقي، يعني محشي وَرَق عِنَب ومحشي ومحشي بتنجان ومحشي كُرُنب، آآ ملوخية وشوربة، آه طبعًا، وحتّى الفراخ، يعني مش فاهمة في إيه بجد؟ كمّية رُز مهولة أي <chuckles>
ماشي، أيوه. كل حاجة محشيّة، حتّى الفراخ محشيّة. <chuckles> وكُلّه بيبقى رُز أيوه. <chuckles>
آآ، فراخ مشوية ولحمة مِحمّرة، آآ، لو حد يعني ما بياكُلش فراخ، آآ سَلَطات بقى ومخلِّل، أهَم حاجة في السُفرة، المخلِّل، آه. آآ بس، يعني دي ت
ياه! إمم. <chuckles> <chuckles> طب أنتِ شايفة شايفة تاني حاجة بقى بعد المخلِّل، بتبقى إيه أهم حاجة؟
السَلَطة.